Ngomong-ngomong kalau kamu itu ngerasa, eee, kalau diri kamu sendiri tuh FOMO gitu nggak sih? Ketika kayak ngelihat sesuatu gitu ya yang tiba-tiba FYP di sosial media, terus kamu kayak pengen beli gitu atau pengen memiliki gitu?
Ah, jujur aku tuh emang orangnya FOMO banget sih, Kak. Kayak, FOMO-nya tuh bener-bener udah FOMO banget udah di level yang paling tinggi. <laughs> Karena aku tuh nggak bisa menahan diri aku untuk kayak, enggak gitu loh. Jadi kayak misal nih ada eee, kebetulan aku kan punya temen yang dia tuh, eee, apa ya namanya, beauty influencer gitu dan emang kebetulan temen deket banget gitu, Kak. Nah, jadi setiap dia itu kayak me-review suatu produk baru, terus aku tuh selalu nanya sama dia kayak, "Ini tuh sebenernya sebagus apa dan emang bener ba beneran bagus enggak?" Kayak gitu. "Ini bagus sumpah, ini tuh lagi ngetren." Terus aku kayak pas buka TikTok aku lihat kayak, "Oh iya nih beneran yang habis dia review tadi," gitu kan. Kayak, "Wah ini, ah, kayaknya harus aku coba ini kayaknya bagus." Terus aku kok ngelihat, eee, si apa namanya, manfaatnya pun kayak cocok sama kulit aku gitu. Itulah di situ aku kayak makin meronta-ronta ingin beli kayak gitu, jadi emang aku tuh
Oh iya. <chuckles> Wah. <chuckles> Oh gitu, heeh. Oh, iya iya. Hmm. Ah, heeh. Oke. <laughs> Iya iya. Heeh, hati kecil pengen beli.
Iya jadi aku tuh emang bener-bener kayak, FOMO sih, Kak. Jadi kayak, harus pokoknya harus, kayak gitu.
Mmm. Heeh. Tapi wajar sih, Kak, soalnya kan, mmm, kebetulan Kakak itu punya temen yang beauty influencer, terus Kakak ngelihat dia lagi nge-review produk dan kok kayaknya bagus nih dan klop gitu sama kebutuhan Kakak atau kondisi Kakak gitu dan, eee, jadi kepengen gitu. Sebenernya ya mungkin aku sendiri terkadang juga, eee, ngerasain hal kayak gitu ya dan apalagi didukung dengan, eee, review-nya itu berasal dari orang yang kita kenal gitu kan, jadi kalau kita nanya ke dia beneran atau enggak kan pasti bakalan dapet, eee, jawaban yang berharapnya itu jawaban jujur ya bukan jawaban itu kan jadi, eee, ya itu wajar sih sebenernya kalau Kakak ngerasa FOMO. Tapi kalau, eee, pada saat itu gimana tuh? Terus Kakak membeli kah atau, eee, masih ada nih, eee, rasa kayak kaum mendang-mending gitu, Kak? <laughs>
Bener, mhm. <chuckles>